Ich äh, wie gesagt, ich bin da sehr sensibel. Alles, äh, nimmt mich total sch also, ich brauche sehr lange wieder, um in meine eigene Routine reinzukommen oder in meine eigene Arbeit. Ich lese einen Satz und wenn da jemand zwitschert oder das merke ich auch in der Bibliothek, ich brauche Kopfhörer, damit ich nicht gestört werde. Und wenn so 'ne Benachrichtigung, die das, äh, hält ja direkt auf, es geht das Licht an, das ist total störend. Also, für mich persönlich war das die beste Entscheidung meines Lebens und bei anderen Menschen merke ich einfach, dass es es es kann für niemanden auf der Welt, egal wie sensibel man ist, es kann für niemanden wirklich gut sein. Die ganze Zeit wirklich permanent ben also, ben ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Ja, man denkt's, genau. Was ist ständige Erreichbarkeit und ab abgelenkt ähm, dass man bei Arbeit abgelenkt ist, ähm
Das ist das ist Wahnsinn, wie viel Mensch also, es gibt ja auch viele Menschen, die Social-Media-Apps auf dem Ha auf dem Handy haben.
Mhm. Das hast du nicht?
Und ne, das würde mich ja komplett, also, i m d man kann gar nicht man kann sich gar nicht man kann das gar nicht kontrollieren. Man ist man wird einfach süchtig. Dafür kann man nichts. Da so funktioniert das Gehirn und so funktionieren diese Apps.
Okay. Mhm.
Und wie viel man einfach Zeit auch deswegen verliert, das ist
Würdest Ja, ja, das das sagen ja viele. Was würdest du denn sagen, was hat sich denn seitdem noch in dein Leben verändert, seitdem du diese Benachrichtigung ausgemacht hast? Also, du bist bestimmt, ich weiß nicht, gelassener geworden. Gibt's da noch vielleicht 1, 2 Aspekte, die du nennen würdest, was in also, oder wobei du dich verändert hast, wie du dich verändert hast?